Kak, ini bagaimana sih, cara mengurangi kekacauan, agar lebih fokus berkarya, ya?
Oke, wah.
Soalnya aku, tuh, lagi nulis, gitu kan. Terus ada aja, eee, kekacauan fikiran, terutama, ya, atau dan juga k eee, memang kekacauan di suasana juga. Suasana rumah itu, bukan di dalam rumahnya, justru di karena aku tinggal di pinggir jalan, gitu kan, jadi kadi kayak berisik, gitu. Jadi nggak fokus. Itu satu. Makanya aku suka bikin, eee, nulis itu malam-malam, gitu kan, jam 9 Itu ter ter, apa, bisa ter-coverlah ya, itu kan, untuk itu. Nah, ada lagi g eee, ini, eee, kekacauan di pikiran itu adalah misalkan aku, eee, nggak fokusnya itu karena aku misalkan, ada aja dari, eee, yang, eee, o, curhatan teman yang bisa bikin aku kayak mikirin dalam, gitu, "Ini gimana, ya, caranya," gitu, ya. Kan karen aku suka banyak teman yang datang untuk nanya-nanya, gitu. Ngem se bukan menta nasehat, ya, kau aku bukan penasehat sejati. <laughs> Cuma, eee, heeh, cuma dia, mungkin lebih nyaman kali, ngobrol ama aku. Nggak tahu, ya. Padahal sih aku kalau nasehatin juga saklek banget, sih. Nggak nggak terlalu, apa sih, nggak mungkin membantu, tapi kata mereka sih, membantu, aku nasehatin seperti itu. Jad makanya sering, s sering banget tuh orang yang, datangnya itu-itu lagi, itu-itu lagi, gitu loh, Kak. Tapi jadi kepikiran, kan, gitu loh. Jadi nggak fokus berkarya. Nah, gimana sih, caranya tuh, mengurangi kec kacauan dalam pikiran itu tuh, agar bisa fokus aja kar ngebikin karya itu, gitu loh, Kak.
Oke. Iya. <laughs> Aman-aman, Jidah. <laughs> Oh. <chuckles> Oke. Wah, tapi, Jidah, wajar banget, nih, ya, ketika mungkin, Kakak itu ngerasa, eee, ada tulisan-tulisan yang terasa macet, gitu, ya, karena mungkin ada dari kekacauan, karena mungkin cerita orang lain, jadi energinya terserap, gitu kan. Jadi wajar banget, ketika Kakak ngerasa itu sangat membuat mungkin pikiran agak susah, nih, untuk ketika menulis. Nah, tapi, kalau aku boleh tahu, nih, Kak. Ini, sejauh ini, Kakak ketika menulis, apakah mungkin berbeda tema, dari teman Kakak ceritakan? Mungkin, kalau mungkin teman Kakak datang, gitu kan, mungkin menceritakan masalah hidupnya, gitu. Nah, apakah mungkin berbeda jauh, eee, tema karya yang Kakak tulis?
Betul. Betul, Kak. Betul. Jauhlah, Kak. Aku tuh lagi nulis tentang, eee, bagaimana mengelola, eee, seumur aku, ya, eee, mem apa, me perjalanan hidup tuh, u seusia aku tuh, se usia 50 sampai 60 itu, kan, bagaimana sih menerima keadaan usia itu, terus gimana sih cara menjalaninya, gitu loh. Aku lagi nulis itu, sama memang lagi nulis yang tentang guru, loh Kak, gitu. Jadi, kan beda. Dia, sedangkan dia bercerita tentang rumah tangga, kan nggak masuk, belum belum belum ke situ, gitu loh. Jadi, belum heeh, jadi jauh deh. Jadi belum, apa, belum aku masuk ked ke, apa, cerita itu, gitu. Aku lagi cerita tentang, seusia aku itu, gimana sih, cara menjalani hidup, gitulah. Nah, itu kan jadi, mentok terus kan, karena aku mikirin, kasihan juga ya, teman aku tuh, gini gini gini, gitu kan. Misalkan ada masalahnya yang kayaknya, eee, crowded banget, terus, sampai apa, ada, eee, apa, perkataan yang mungkin antara mereka itu, apa, antara suami istri tidak enak, gitu kan. Jadi kan kepikiran, gitu. Aduh nyah, udah ke ini belum, ya, ke, apa, kep selesaikan belum, masalahnya, gitu kan. Tapi, Kak, kan aku nggak bisa nanya ke dia, gitu kan. Nggak bisa nanya, biarin aja dia yang ngobrol ama aku, gitu. Tapi, ya itu dia, kep kepikiran terus, gitu, Kak. <chuckles>
Oke. Jauh jauh. Oke. Oke, wah, paham paham paham. Ini memang beda banget, ya Kak, ya, jatuhnya ya. Kakak membahas apa, dan dia menceritakan apa, jadinya itu juga membuat kayak ada tabrakanlah ya, antara pikiran yang satu dengan yang lain. Nah, selain itu, mungkin <clicks tongue> gimana nih, Kak, kalau boleh tahu, terkait ruangan pekerjaan? Apakah itu juga memang bersatu dengan, mungkin tempat Kakak istirahat, atau mungkin dibedakan nih, Kak?
Iya, betul. Dah, itu dia. Aku memang ditem di ruangan tamu itu ada k eee, ada ada meja, tapi juga ada tempat tidur. Jadi tempat tidur itu, memang, kalau misalkan aku udah capek kayak nulis-nulis itu, aku rebahan di situ. Tapi kalau kamar tidur sih, beda, ya kan. Jadi kalau misalkan udah rebahan, udah istirahat, misalkan aku, baru misalkan mau tidur nih, baru masuk kamar, gitu. Tapi kadang-kadang juga suka l eee, apa, langsung aja tidur di situ, sampai pagi. Saking, "Ah, udahlah, bodo amat!" gitu, kan. Gitu lho.
Oke. Oh. <laughs> <laughs> Ya. Beda, ya? Oke. Wah, berarti s satu oh beda tempat, gitu. Tapi, ini langkah yang baik, ya Kak, ya, berarti. Karena, udah beda tempat, fokusnya jadi lebih bisa, gitu kan. Karena kalau di satu tempat, biasa kita, "Wah, ini tempat tidurnya agak menggugah, nih, untuk direbahkan," gitu kan. Tapi, untungnya ini berbeda, gitu, jadi lebih sa lebih enaklah untuk fokus. Nah, selain itu, apakah, selain ini Kak, Kakak ada nggak sih, kalau misalnya konsultasi dengan orang lain, atau mungkin, selama ini atau sejauh ini, masih menulis secara pribadi, belum ada dengan pihak-pihak lain, Kak, kalau boleh tahu?
Gitu, Kak. Betul. Betul. <laughs> Betul, ya. Betul. Ak aku sendiri aja, Kak. Karena itu kan hat dari hati nurani dan pikiran aku dan pengalaman aku kan, gitu. Jadi nggak bercerit jadi nggak ngobrol dulu sama orang atau ngas apa, minta saran ke orang untuk isi dari buku itu. Saya pikir, eee, jadi, apa sih pengalaman aku, misalkan, di usia ini ternyata banyak masalah dengan misalkan yang, apa, sensitif, gitu kan. Kalau udah usia 60 itu sensitif, gitu kan. Terus, eee, lebih ke mana sih, eee, lebih ke, ingin, apa sih, ingin ditungguin anak, gitu kan, kayak gitu-gitulah. Tapi aku pikir, eee, kalau minta saran sama orang lain, kan, pasti belum tentu sama ya, mereka. Misalkan, oh mereka sih nggak gitu, misalkan, at mereka fine-fine aja dengan usia segini, misalkan. Bisa kumpul sama teman atau hangout ke mana-mana. Nah, kalau saya kan beda, gitu loh, Kak. Aku nggak suka dengan, apa sih namanya, pergi malam-malam atau ke mana, gitu. Jadi memang, kerja di rumah aja, gitu kan. At siang pun, kadang aku nggak pernah ke mana-mana, Kak. Di rumah aja, gitu loh. Ya pasti beda, gitu kan, dengan situasi orang. Benar nggak? <sniffs> Gitu.
Ok. Oke. Benar, valid, Benar, valid banget. Pastinya juga itu berbeda, ya Kak, ya, dengan hal yang mungkin ingin Kakak tulis, dan juga keadaan orang lain. Nah, mungkin ada nih, saran atau mungkin langkah yang bisa Kakak coba, ya Kak, ya. Mungkin agar lebih bisa fokuslah ya, saat mungkin Kakak tadi menulis. Nah ini, mungkin langkah pertamanya, bisa banget nih, Kak, memisahkan dulu, antara tulisan yang mungkin ingin Kakak tulis, dengan mungkin masalah orang lain, gitu kan. Nah jadi, misal nih, a ada teman Kakak yang bercerita, gini gini gini gitu, kan. Nah, itu mungkin kan, masih di pikiran. Nah, itu nggak apa-apa banget, Kakak juga tumpahkan di tulisan yang lain, gitu Kak. Di lembaran.
Betul. Oh, siap. Oke. Oke. Ya. Betul. Oh, gitu?
Nah, jadi, ketika sudah tumpah, gitu kan, apa yang diceritakannya, kalau menurut Kakak ini energi negatif, itu bisa banget kalau misalnya Kakak buang, atau Kakak robek, itu bisa juga, atau Kakak hancurkan pakai air. Nah, jadi kan, terurai tuh, emosinya. Nah, setelah itu, Kakak bisa nih, untuk fokus menulis tulisan yang Kakak buat tadi. Nah, selain itu, mungkin untuk bisa, apa ya, untuk memulai, "Takutnya, ah, tulisannya jelek," dan sebagainya, nah, itu nggak apa-apa banget, nih, Kak. Yang penting, jangan dulu menggabung, antara tulisan yang berantakan dengan tulisan yang langsung bagus, dari tata bahasa, tata letaknya, gitu kan. Jadi, nggak apa-apa banget, Kakak menulis secara, bisa dibilang secara original lah, gitu kan. Nggak perlu diedit, nah, nggak perlu dibaca ulang dulu. Nah, nanti, mungkin ketika Kakak ingin mempublikasikannya, itu boleh banget tuh, kayak Kakak, baru kayak, "Oh, ini perlu ditambahin, oh ini perlu dikurangin, oh perlu ini perlu dirapiin." Nah, mungkin, hal-hal ini, Kak, mungkin bisa membantu Kakak lebih fokus. Nah, kira-kira menurut Kakak bagaimana, Kak?
Oke. Oh, oke. Baru tahu. Oke. Oh, oke. Ya, betul. Oh, oke. Tul. Oh, keren juga, nih, aku belum pernah tuh, kayak, misal karena cerita orang, terus aku tulis dulu, gitu kan. Berarti, aku ngeluarin energi negatif dari mereka, kan. Ya aku tulis dulu, terus kalau pastinya itu pasti aku sobek, karena akan ngeganggu, itu kan, ya kan? Aku so aku buang, nah aku cerit eee, aku, eee, konsentrasi dengan, eee, apa yang, eee, pengalaman pribadi aku, ya kan? Aku tulis semua gitu, tanpa harus pakai, eee, tata bahasa dulu, gitu kan? Asal coret aja, misalkan gitu. Nanti, setelah itu baru diedit, gitu, ya Kak, ya? Mantap, keren. Oke, siap.
Benar, Kak. Benar benar. Betul. Benar. Nah, mungkin kalau terkait gangguan dari luar, gitu, Kak. Itu kan ada juga. Nah, gangguan dari luar ini mungkin bisa diatasi dengan earphone, gitu kan. Atau mungkin, dari suara-suara musik. Atau mungkin kalau misalnya Kakak juga kurang bisa fokus, kalau ada suara dari hal lain, gitu kan, itu juga bisa kayak Kakak memilih mungkin jam transisi, misalnya jam dari subuh, gitu kan. Subuh mau ke pagi itu kan termasuk dalam suasana yang lumayan sunyi, nggak terlalu ramai. Selain itu kayak, mungkin tadi udah langkah yang tepat, nih, Kak, ketika Kakak memilih malam hari, gitu ya. Tapi juga diingat, nih, untuk, eee, beristirahat, gitu, di tepat waktu. Nah, kemudian Kakak juga bisa menentukan satu sudut kecil atau zona kecil untuk Kakak menulis. Nah, berarti tadi Kakak juga sudah menentukan, nih, untuk zona menulisnya dipisahkan, antara tempat istirahat, sama tempat menulis. Nah, kira-kira, menurut Kakak, bagaimana dengan hal ini? Apakah mungkin Kakak mungkin ada untuk memakai earphone, gitu? Atau mungkin lebih memilih untuk transisi jamnya aja, nih, Kak?
Ya. Iya, benar. E Seperti ap Oh, oke. Iya. Oke. Ok Bisa. Aku kayaknya lebih memilih transisi jam, karena earphone juga kadang-kadang mengganggu, kan, ya Kak. Eee, ini kan, b eee, apa, menekan telinga gitu kan, jadi sehingga, eee, jadi keingetan sakitnya daripada mikir yang lain, benar nggak Kak? Oke, jadi, aku iniin waktunya aja, paling, di eee, di, apa namanya, dimaksimalkan waktunya, entah malam. Paling malam juga aku bisa nulis paling sejam aja, supaya tetap aja tidur harus normal, kan. Karena udah seusia gini, memerlukan tidur yang berkualitaslah, intinya ya. Tapi bagus banget nih, eee, ininya Kak, eee, sarannya tadi yang, satu, eee, aku harus me apa, menulis yang energi negatif itu, ya. Itu, aduh, keren banget, tuh. Benar-benar membantu. Belum pernah aku kayak gitu, mikir kayak gitu. Terus yang keduanya, bikin tulisan, eee, sesuai dengan apa yang aku ingin tulis, gitu kan, tidak usah diedit dan, apa, tidak usah dulu dengan tata bahasa. Mantap tuh, Kak! Dan, waktu sih, memang aku sudah, eee, sudah sering lakukan malam, gitu ya. Kalau subuh memang belum pernah, itu. Karena subuh itu, eee, apa sih namanya, bagi aku, ada spesial lah, gitu ya, yang yang harus di kukerjakan, gitulah. Thank you banget, Kak, sarannya. Benar-benar membantu dan benar-benar sangat membantu, itu yang tadi itu. Makasih banyak ya, Kak! Eee, dan thank you udah dengarin nih, eee, curhatan aku. Eee, nanti jangan bosan, kalau aku mau cerita lagi, ya.
Oke. Benar benar. Mmm, benar banget, sih. <chuckles> Benar benar, Kak. Iya, benar. Iya, Kak. Memisahkan. Eh Ah, oke. Wah. Wes. Oke oke. <laughs> Iya, Kak. Nggak apa-apa. Semoga Kakak juga bisa untuk terus menulis, dengan karya yang baik, ya, Kak. Semoga hal-hal tadi memang benar-benar bime bisa membantu. Sampai jumpa, ya, Kak.
Oke.